Почему не получи если не получается а, ну, конечно, наверно, зависит от количества попыток. Но мне вот, знаешь, ка оно же работает в обе стороны. Смотри, если если ты идешь вот по улице Ну, допустим, вот это пример, который я привела с осанкой, да. Вот. Э. Человек неуверенный на самом деле, а неуверенный человек, он начинает со временем как-то с сутулиться, да, вот он, ну, тело повторяет его вот эту душевную организацию. И вот с ну в насильно, так сказать, да, это требует усилий, это требует такой концентрации. Человек расправил плечи, ходит, да.
Мгм.
В любом случае, когда он ходит, расправив плечи, вот тут ка окружение, люди его воспринимают уже как-то по-другому, да, вот как-то более уважительно к нему. Вот, вроде, он производит такое впечатление такого более уверенного человека. И со временем этот человек, он видит более уважительное отношение, он уже сам стана становится более уверенным от этого отношения. Ну, вот понимаешь, такой замкнутый круг. Мне кажется, тут всё
Ну. Разве это вот всегда так работает? Потому что, допустим, есть люди, которые себя, наоборот, чувствуют намного лучше, м, замкнутыми. То бишь у них а, им проще работать, им легче работать, им проще общаться с другими людьми, когда никто не лезет к ним в душу и никто их не тревожит.
Да. Так, наоборот, э, его ты имеешь ввиду про интровертов ты говоришь?
Они не любят быть открытыми и вот такими ну, д и про них, и вообще, вот просто вот существует такие люди которые как бы они с чувствуют себя намного лучше замкнутыми, не раскрываясь другим людям. И вот для них, допустим, вот такие трюки особо не работают. Что что им делать?
Дак, а причём с ну, причём здесь "раскрываться?" Никто же не говорит "раскрываться". Ну, уверенность в себе и замкнутость- это вообще, как бы вещи, которые между собой никак не коррелируются. Можно быть замкнутым и неуверенным, можно быть
Мгм.